今、僕、あの、アメリカ在住でして、あの、もう、あの、太って、もう病気になる人間がもう、周りほぼ99%なので。
はいはい。 そうですね。はいはい。
で、ししかも僕の職業はあの医療系なんですよ。あの、それなんで、さらに、ね、さらに、不健康な人間が僕の周りにいるんですよ。
あ、そうなんですね。ええ。 なるほど。ていうか、患者がでしょ？周りじゃなくて。そうですよね。
もうね、そう患者がそう。 いや、周りもね、そうなんですよ。もう、そんなのばっかりで。
うーん。
そんなのって言ったら失礼ですけど、そんなのです。はい。で
<laughs> 大丈夫です。<laughs> だってそうじゃないと行かないもん。<chuckles> アメリカの人は。そ、うーん。
ねえ。 そう。で、もう、反面教師ですよ、あれらが。
はい。 んうーん。
うん。俺はこうはならないぞって、今日も、ほんとほんと今日も、なんか、「いや、俺年で、あの年取っちゃうと、こういう病気が出て出て出て」てきかなんか年齢聞いたら、僕と1個しか違わないみたいなね。これ何だよ、それ、みたいな。年のせいにしてんじゃねえぞっていう、もう、ほんっとにね、もう、「ちなみに僕の年知ってる？1個しか違わないのよ」って、もう、シックスパック見してあげましたよ。もう、ほんとにもう。
そうなんですね。 <laughs> ええ。<laughs> ええ、めっちゃ驚いてたんじゃないですか？
うん。 いや、全然なんか向こうは「あっそ」みたいなね、全然聞く耳持ってないですけど。うん。はい。はい。
ああ、そうなんだ、やっぱり。 ええ、面白い。
ね、そういう、もう反面教師です。今も、もう、なんか、アメリカに最初に来て、おどど、ほんとびっくりしたんだ、なんでこの人達こんなデブなのっていうデブっていうか太ってるの。
うーん、私もその、どうやってこの体を維持出来るんだろうっていう風に思っちゃうんですよ。
ではい、んです。うん。うん。 うん。 うーん、もうもう120%同意します。で
分かります？ <laughs> そう。 すごい。
維持出来てないんですよ、それが。
あ、そうなんですか？あれは維持じゃないんだ。
うーん。で、だからもう、維持じゃないです、あれもう。で、だからもう、なんか心身疾患、あるいはもう、ね、体のかな例えば膝が痛い、腰が痛い、何が痛いって、そりゃ、あなたのその体見てみました？みたいな、もう、感じなんです。はい。
ああ、なるほど。

え、なんで分かるんですか？それ。
<laughs>
お、もしかしてどうどう同朋ですか？
あ、面白いですね。いえいえ、そんなことない。いえいえ。<laughs> ちょっとテレビで見たことあって。
同業者？ ああ、たえんだ、テレビか、なんだ、お、なんか同じかんなんか、お、なんでそれ分かるんだっていう、そうそうそう。あ、違う、ちょっと残念。今ちょっと残念。今すごいテンション上がって、それがちょっと下がっちゃいました、みたい。
<laughs> そう。 匂いがしました？<laughs> <laughs> いやいやいやいや。<laughs> 申し訳ないです。<laughs> まあ、ちょっと好きではありますよ、こういう肉ができていく感覚は私も好きです。
うん。お、てことは？ややられるんですか？
でも <laughs> でも、そうやって作るつもりは、そんなにないです。昔は結婚する前は、そんな感じでも、そんな、何ていうのか、シックスパックを作るとか、そういうとこまではいかないですけど、こうウォーキングして、こう自分がこう太っていく体を見るんじゃなくて、こう筋肉がついて、あ、ちょっと痩せていく感覚大好きでしたね。
うん。 うん。 はい。 はい。はい。 うん。 はい。 うん。 はい、はい。 うーん、うん。 うん。
あ、すごく綺麗な形になってそう、でした。<laughs> もうもう卒業しちゃいま <laughs> もう卒業してしまいました。
「大好きでした」って。 何ですか、そのその過去形は何ですか、それは。卒って 卒業はないですよ、それは、ちょっと。それはし
そうですか、そうですよね。ダメですよね。夫だけがね、どうしても。な、ほんとですか？<laughs>
はい、年齢制限なしです。 あら、ちょっとお願いしますよ。
始めたきっかけって何ですか？これぜひ聞きたい。